Ты знаешь, у меня, а, с моей подругой, а, ну, близкой достаточно, ам, в последнее время очень часто возникают, э, конфликты. А, причём я чувствую, что она ко мне придираться стала как-то больше обычного, а, знаешь, как-то более резко своё мнение, а, высказывать. И оно, м, знаешь, э, за счёт того, что, м, абсолютно не соответствует моему мнению, да, по моей же жизненной ситуации,- м, так я же ещё и совета как бы не прошу. А, и оно ещё, знаешь, так, м, так мне преподносится, вот прям вот в такой, знаешь, какой-то форме, как будто я какая-то вот прям, а, ну, глупая, э, там не анализирующая, инфантильная, а она вот, э, вот она бы на моем месте поступила бы вот так. А для меня её советы кажутся просто, ну, на такой грани абсурда, что я вот, знаешь, даже и иногда порой задумываюсь, что д Боже мой, действительно ли я это слышу вот от неё, которая знает, да, в деталях мои там жизненные ситуации, жизненные проблемы? Действительно ли вообще я такой как это вообще реально, что человек может вот, э, что-то такое говорить или советовать, при том, что раньше у нее там по этим ситуациям было противоположное мнение? А, сейчас, знаешь, это вот, а, как-то всё так, э, высказывается с каким-то вот таким даже, я бы сказала, пренебрежением каким-то, и в общем-то, м, это очень сильно подрывает, э, наши вот взаимоотношения. И, м Ну о какой дружбе может идти речь, если уже даже я боюсь что-то говорить, потому что я в ответ получу, знаешь, какую-то такую критику, м, ну вот вот вот с с такого вот, знаешь, свысока вот такую какую-то.
Мгм. Ну да. Мгм. Ага. М-да уж. Да. М-да, понятно. Скажи, ты хотела бы получить какой-то совет, что делать в этой ситуации? Или просто обсудить эту проблему?
Ты знаешь, я хотела бы, наверно, и того и другого, потому что ситуация действительно уже, ам, такая перешла в эскалацию. И, м м, действительно мне тяжело это уже выносить. А как поговорить, я, м, ну вот тоже пока не могу, знаешь, найти, может быть, нужных слов или подхода. Поэтому я бы хотела, эм, получить от тебя, конечно, поддержки. И, м, ну, возможно, мы вместе сможем найти какие-то пути и разрешить эту возникшую ситуацию с моей подругой.
Mгм. Да, конечно. Давай уточню некоторые детали. Вот скажи, а вы, э, давно дружите с этой подругой? С ну, то есть не не 1, не 2 года ты знакома, да, как я понимаю, дружба уже длительная?
Нет, ты знаешь, мы, э, дружим, ну, вот где-то, наверно, уже года 1,5. То есть вот как раз <chuckles> как раз тот период, который ты назвала: между годом и 2.
Ага, 1,5. Мгм. И в начале всё было хорошо, только сейчас начали проявляться вот эти, э, ну, скажем так, разногласия, которых раньше не было.
Да, ты знаешь, она, э, раньше мной так восхищалась. Она говорила: "Боже, какая ты молодец! Э, там, а как же ты с этим всем справляешься? Вот я бы уже сдалась, а я бы уже не смогла, а ты вот продолжаешь бороться, и вот такой такие решения находишь, да, там и как-то сохраняешь оптимизм". M, ну, и знаешь, вот всё в таком духе, она очень меня поддерживала. Она прям даже, знаешь, когда я сомневалась в своих силах, э, там и говорила, что, слушай, ю ю вот, ну, наверное, ничего не получится, м, она мне говорила: "Нет, ты что, борись до последнего! Ну, там тебе обязательно нужно, а, там добиться своего". А, там это связано, знаешь, с судебными разбирательствами моими с бывшим мужем. Вот, а сейчас она мне говорит, что- да вообще, это ты виновата, что у вас всё не приходит к мирному соглашению. М, если б ты хотела завершить этот конфликт да, представляешь, если бы, говорит, ты бы хотела завершить этот конфликт, ты б уже с ним мирное соглашение подписала. И всё бы у вас уже давным-давно завершилось, а так это только лишь твоя ответственность, что ты там от него слишком много хочешь, а он на это не согласен. То есть вообще полярно противоположное мнение тому, что, м, она высказывала раньше.
Мгм. А! Да. Ничего себе. Мгм. Да уж, т конечно, сложно судить о человеке, который одн сначала говорил одно, потом другое. Плюс, э, знаешь, мне кажется, что всё-таки 1,5 года- не такой уж длительный срок, и ты не можешь знать человека прям вот очень хорошо. Поэтому, ам, ну вот а насколько тебе важно, например, сохранить дружбу с этим человеком? Теб м, ваф в принципе, вас вот много что связывает или, может быть, тебе как человек она интересна? Потому что всё-таки, когда, м, наверное, такое прям непринятие, и осуждение, и свысока, а, твоих каких-то моментов, которые очень важны для тебя,- конечно, это не очень приятные и не очень, наверное, хорошие признаки.
Да, конечно. Ну, мне бы не хотелось ее терять, как, э, подругу, потому что она, а Ну б а, м меня просто у нас, понимаешь, есть какая-то уже история всё равно, да, может быть, она небольшая, но она себя за этот период проявила очень хорошо, она мне помогала много в чём, да. Вот, м, потом, а, знаешь, э, я живу вот, э, в другой стране, и, э, здесь, м, не так просто найти, а, м, вот русскоязычных именно, а, м, собеседников, да, подруг. Чтобы еще мало того, что там на твоем языке разговаривал, так еще и чтобы там под пре подходил тебе, да, по ценностям, чтобы вы вместе, а, где-то недалеко жили. Потому что это тоже очень важно- логистика, мы живем в большом городе, и мы так разбросаны все, и поэтому, э, м, м, мы с ней живем, да, недалеко друг от друга, и мы быстрее можем и чаще встречаться, да, и что-то обсуждать. Плюс у нас дети практически одного возраста. Ну то есть, а, есть такие, знаешь, сходные точки, а, м, у нас, и не хотелось бы, конечно, терять эти отношения, но, м, очень, конечно, м меня какое-то вот напряжение вызывает, и даже не хочется, знаешь, общаться, а, м, потому что вот, э, действительно человек, э, какие-то уже, знаешь, границы даже переходит, э, в методах, э, высказывания своего мнения, которое даже вот у нее никто и не спрашивал особо.
Мгм. Ага. Мгм. Да. М-да, м, и ты абсолютно, м, правильно чувствуешь. Потому что, действительно, особенно когда не спрашивают ос мнения и и вот начинают высказывать, тем более с такой, <chuckles> э, позиции. Это не сильно приятно. Ну, хорошо. Скажи, а ты, например, пыталась как-то с ней эту тему, может быть, проговорить или спросить, почему вот она изменила мнение? Или, э, почему она так, э, резко тебя стала вдруг крит критиковать, скажем так, даже, судя по ее ответам. Вот, э, что поменялось, что могло вызвать, э, такое поведение?
Ты знаешь, она как-то, н-да, я вот у нее спрашивала, что случилось. А она говорит, что вот, э, а, так, э, м: "Если тебе мое мнение не интересно, вот я считаю так. И если твоё, м, мое мое мнение тебя не интересует, значит, я его там могу оставить при себе и вообще тебе ничего не говорить. И просто буду поддакивать и слушать, и даже если я не согласна, то, э, ну просто, м, не буду там в это вникать особо. Просто буду тебе говорить 'да-да'. Э, потому что я чувствую, что я тебя раздражаю вот, э, с твоими вот своим вот этим мнением". И я, знаешь, задумалась о том, что, возможно, я, ну, как-то тоже на ее советы как-то остро реагировала. И, м, может быть, она тоже как-то обиделась. И, судя ну да, судя по вот этому ее монологу, м, э, ответу на мой вопрос, и действительно как-то, м м, э, т может быть, я тоже в чём-то была не права в высказывании. Да, вот, а именно реакции на ее, а, какой-то какой-то совет. И вот она, может быть, теперь вот так, э, перешла вот в такую вот агрессию. Это, знаешь, такая защитная реакция в том числе.
Мгм. Мгм. Да, да защитная реакция, конечно, может быть. Ну вот, конечно, м мы точно не можем знать, <chuckles> что у человека внутри, какие мысли. А, скажи, помимо этой темы, вот, например, если ее не затрагивать, м, в остальном общение всегда очень приятное, как бы плавные, ваши взгляды, ценности схожие? Или н ну, не возникает, да таких, а, а, полемик, скажем так, на на другие темы?
Ты знаешь, в последнее время, а, я вообще обратила внимание, что на все темы, на любые у нее, э, какое-то вот такое вот, э, м, такая вот какая-то реакция. Вот она совсем не согласна со мной. И я уже, честно говоря, не знаю, какие темы с ней затрагивать. Потому что это, м, ну вот постоянно думаю вот: опять какую-то мне вот такую вот реакцию выскажется. И, м, у меня и так в жизни много стресса, чтобы еще, знаешь, выходить куда-то с подругой с целью расслабиться, да, и отвлечься. А получается, что я сижу как на ножах и жду вот какого-то вот такого, м, ну, ответа. И я вот тоже т какую-то позицию обороны, возможно, занимаю, и это не совсем, конечно, м, приятно и правильно! Ну и к чему, знаешь, такая дружба?
Ага. Да, действительно это м, дружба не подразумевает, что ты чувствуешь себя некомфортно постоянно в общении с человеком, а наоборот, ам, общение с этим человеком должно тебе доставлять какие-то приятные ощущения. Ам. Ну сма смотри, а, как ты думаешь, могло быть такое, что человек, например, просто вначале тебя не очень хорошо знал и чтобы, м, так сказать, сохранить контакт или просто пообщаться, ну, не высказывал свое мнение, а потом, когда уже, может быть, ваша дружба стала более близкой, и человек уже начал проявлять вот действительно то, что у него внутри,- какие мысли, какие чувства? И, м, вот теперь, например, он перед тобой раскрылся. Вот человек- вот он такой, <chuckles> потому что какое-то время прошло. Вот скажи, как ты считаешь, тебе комфортно всё-таки продолжать общение, зная, что человек, н на например, вот он теперь всегда будет таким, и вот у него та такое мнение, и он предпочитает его, например, высказывать, а, в таких даже, может быть, не очень приятных, а ну как бы моментах. Вот тебе всё-таки хотелось бы сохранить общение, или, наверное, уже, может быть, лучше отпустить, если получаются, а, такие, неприятные ситуации каждый раз?
М, ты знаешь, да, вот, э, м, возможно, и есть твоя правда в том, что она, э, там стеснялась как-то, да, э, м, в высказывать свое мнение вот так вот. Оно, может, у нее всегда было отлично от моего. А, м, ну, она выглядела вот тогда, когда она меня поддерживала, она тоже выглядела достаточно искренне в этом. Поэтому, конечно, мы к ней в голову не сможем залезть. М, честно говоря, не знаю, что, м, что там могло послужить, э, вот, э, таким изменениям. Но, конечно, я, м, отвечая на твой вопрос- хотела бы я продолжать общение в таком формате,- конечно, нет. И это обязательно должно перейти в, э, ну, либо то есть должен состояться какой-то, может быть, разговор, да, между нами, и, э, тогда вот, э, м, может быть, мы друг другу там всё выскажем и договоримся какие-то, может, темы не затрагивать триггерные длё друг для друга, и, может быть, тогда, м, отношения эти удастся сохранить. Ну а если нет, то тогда, значит, ну значит, так тому и быть.
Мгм. Ага. Это точно. Мгм. Да. Мгм. Да, мне кажется, это вполне разумное решение- то есть попытаться именно очень честно, открыто поговорить обо всём. И если найдется, а, какой-то способ, а, избегать, например, да, вот этих тем неприятных и сохранить общение,- это будет хорошо. Если всё-таки вы понимаете, что нет, м, то, наверное, лучше тогда отпустить человека, ну, потому что общение не будет приносить какой каких-то приятных, а, впечатлений.
Да, согласна с тобой абсолютно. Спасибо тебе большое за твою поддержку, за твою помощь, а а, в решении моей вот такой вот сложившейся ситуации.